ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็เขาก็รู้สึกว่า ถามว่าเขาก็มีเครียดนะ แต่เขาก็เหมือนปล่อย ปล่อยแบบมันเป็นเรื่องของคนอื่นน่ะค่ะ ถ้าคนอื่นคิดก็ที่ หนักที่ใจคนอื่นอะเนาะ ถ้าอันนี้เราแปลนะคะ เขาไม่ได้พูดเหมือนแบบนี้เป๊ะ ๆ หรอก แต่ว่าเราตีความได้แบบนี้ แต่ถ้าตัวเขาไม่คิดอะค่ะ แล้วเขาก็ไปปลดปล่อยด้วยแบบว่า ด้วยอย่างอื่น สิ่งที่เขาชอบ อย่างเงี้ย มันก็เป็นผลดีกับเขา อะไรอย่างเงี้ย ก็ชอบวิธีคิดเขาเนี่ยแหละค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ มันเป็นผลดีกับชีวิตเราเหมือนกันเนาะว่า มันสะท้อนถึงเรื่องของตัวเองอะค่ะว่า บางเรื่องน่ะก็ให้คนอื่นเครียดบ้างเถอะ เรื่องของ เรา เราก็แบบทำในเรื่องที่ตัวเอง ชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา ๆ อา ๆ ค่ะ อืม <chuckles> เออ ๆ อืม ก็ดีนะเป็นแบบว่าแนวคิดที่แบบว่าดีอะ ที่แบบว่าเขาบอกแบบเนี้ย แต่ก็คือน้อยคนจริง ๆ อะที่แบบว่าจะทำได้เนาะ ที่แบบพอเวลาแบบเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ แล้วพอมันเหมือนแบบว่าจะเข้าตัว แบบบางคนก็เหมือนแบบอยากจะปกป้องตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ค่ะ อา ใช่ ใช่เลย ค่ะ เพราะว่านอกจากนี้ก็ยังชอบแบบว่า เหมือนเขาเป็นแรงบันดาลใจในการแบบว่าเลี้ยงลูกของเราเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขารวยระดับนั้นน่ะเนาะ เขาแบบ โอ้โฮ ทรัพย์สินมูลค่าเขาก็ ใช่
อืม อืม จริงเหรอคะ? อืม อ๋อ คืออันนี้เรา ก็คือที่บ้าน ก็คือแบบว่าอยู่กับสามี อยู่กับลูกใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นเรารู้สึก
อ๋อ แล้วมีลูกเท่ากับคุณชมพู่เลยไหม 3 3 คนไหม คุณชมพู่มี 3 คนใช่ไหม? อ๋อ
อ๋อ ไม่ ๆ ค่ะ 1 คนถ้วนเนี่ยแหละค่ะ แต่เรารู้สึกว่า วิธีการเลี้ยงลูกเขาอะค่ะ เหมือนเขาใช้หลักเหตุผล แล้วก็เขาไม่ได้เลี้ยงแบบ เหมือนเขา อ่า คนระดับนั้น มันก็ต้องมีความหรูอยู่แล้วในแบบชีวิตประจำวัน ใช่ไหมคะ แต่เขาก็ยังให้ลูกอะมาสัมผัสบรรยากาศที่อยู่ข้างล่างด้วย เหมือนที่แบบไป พาไปเล่นบ้านยาย ไปลุยสวน ลุยโคลน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วก็วิถีชีวิตเขาเหมือนแบบว่า จำได้เลยว่า น้องเกลลูกสาวคนเล็กเขาเหมือนจกกระติกข้าวเหนียว อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกแบบ เออ ประทับใจเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เป็นยังไงบ้างคะ? อืม อ๋อ ยังไงอะคะ? อ๋อ อืม

เอาจริง ๆ นะที่เห็นมา คือน้อยมากเลยค่ะ ในการไปโจมตีลูกเขา เพราะว่าแปลกเหมือนกันว่า อย่างคนดังคนอื่นอะค่ะ ยิ่งแบบเอาลูกออกมาถ่าย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะโดนแบบกระแสที่โจมตีว่านู่นนี่นั่น แต่แปลกตรงที่น้องก็แบบคอนเทนต์เหมือนเขาคัดมาแล้วนะ เหมือนเวลาเขาจะลงอะไร เขา เขาคิดมาแล้วอะค่ะว่า อันนี้ลงดีไหม หรืออันนี้ลงไม่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ แล้วเวลาคน ชอบอีกอย่างหนึ่งว่า กระแสลบไม่เท่าไร แต่เวลาที่กระแสอวยเขามาก ๆ ก็เคยมีคนไปสัมภาษณ์ว่า เออ รู้ไหมว่า "ลูกสาวตอนเนี้ย เหมือนน้องเกลอะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็นแบบว่าคนดังประจำบ้าน อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อืม อ้าว เหรอคะ? อ๋อ อ๋อ อ๋อ ก็แนวแบบว่าเหมือนรับงานแทนคุณแม่ อะไรประมาณนี้เปล่าคะ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วก็เอาจริง ๆ เขาบอกว่า ชอบมากที่เขาตอบ ก็คือไม่อยากให้คิดว่าลูกเขาเป็นขนาดนั้น เขาก็คือเด็กทั่วไปนี่แหละ แล้วก็การรับงานให้น้องอะค่ะ เขาจะอิงกับเวลาเรียนด้วย เพราะว่าตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนอะเนาะ เหมือนเขาแบบว่าเหมือนไม่ใช่ว่าจะรับงาน เพราะว่า อา ใช่ ใช่
อืม อ้อ เหรอ? ค่ะ อ๋อ โอ้ คือน้องตอนนี้ คือเข้า เข้าโรงเรียนแล้วเหรอคะ? คือแบบว่าอายุถึงเกณฑ์แล้วใช่ไหม? โอ้ ก็ เอาจริง ๆ นะ ก็ดูเหมือนไว ไวมากเลยเนาะ อืม
ใช่เลย ใช่ค่ะ เอาจริงพอแบบเข้าโรงเรียนเนาะ ถ้าเป็นแบบดาราคนอื่น บางทีเขาก็จะให้ลูกหยุดเรียน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่ของคุณชมพู่ น้อง น้องเกลเนี่ย เขารู้สึกว่า เขาให้เวลาลูกแบบว่ามาก ๆ อะค่ะ เขารู้สึกว่า เขาไม่ได้อยากรับงานเยอะขนาดนั้น อยากให้น้องโตไปใน เป็นแบบ เป็นในวิถีที่ควรเป็นอะค่ะ อย่างเช่น อา เสาร์ อ่า จันทร์ถึงศุกร์ไปเรียน เสาร์ อาทิตย์ เขาก็จะดูแค่ว่ารับงานที่ไหนไหว ถ้าอันไหนไม่ไหว เขาก็กล้าที่จะปฏิเสธ ถึงแบบค่าตัวจะเยอะ อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็รู้สึกว่า ทุก คือเขาก็ ต้องให้ ให้เวลากับลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า กระแสโจมตีน้องเนี่ยน้อยมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่า เหมือนมีแต่คนเอ็นดู แต่ชอบอย่างที่บอกว่า พอคนไปอวยลูกเขาเยอะ เขาก็บอกว่า น้องก็คือ ก็เด็กธรรมดาคนหนึ่ง ก็คือเป็นพูดแบบเหมือนลูกเขาไม่ได้แบบวิเศษวิโส แบบว่าเหมือน เหมือนตามที่คำอวยค่ะ เหมือนเขาก็ยังแบบว่า เออ ลูกเขาก็ยังเป็นเด็กนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมีความถ่อมตนในตัว อา
อา ค่ะ อืม อ้าว เหรอ อืม อืม